Voilà exactement, heu, c'est voi heu, voilà, c'est c'est pour ça qu'on fait des enfants, si c'est pour pas y faire attention, c'est pas la peine.
Et ouais, ne pas voir les 1ers pas, ne pas voir la 1re dent qui pousse, ne pas voir, heu c'est vrai, ça c'est ça serait triste, <chuckles> heu, oui. <chuckles> Mmh. À ton à ton avis, heu heu, quelles questions, heu, elles sont essentielles, heu heu, quelles questions il faudrait se poser a avant de prendre cette décision de faire un enfant?
Ouais, ouais, ça c'est ça c'est certain. Alors mmh mh. Bah, il faut, heu, voir si alors s comme je l'ai dit tout à l'heure, heu, sa disponibilité, hem, sa compétence mentale à pouvoir, heu, s'occuper voilà, à pouvoir gérer un enfant.
Mmh mh. Oui. Gérer. S'occuper de quelqu'un d'autre que soi? <chuckles>
Que soi et en plus, les enfants ont besoin de beaucoup d'attention. Quelquefois ils peuvent même vous porter sur les nerfs parce que c'est pas facile, heu, ils ont quand ils grandissent, heu, ils passent par, heu, pa par des périodes où ils ont des c où ils font des crises de nerfs, heu, heu, c'est
Mmh. Tout à fait. Mmh. Des phases. <chuckles> Il teste, heu <chuckles>
Voilà, ils testent, heu, c'est pas facile du tout. Après quand ils arrivent à l'adolescence, c'est, heu, le re
Non, non. Encore une autre difficulté. <chuckles>
Oui, parce que c'est le rejet de la l'autorité parentale. <chuckles> Donc voilà, il faut, heu, il faut être prêt à avoir à confronter ces ces obstacles et mmh, il faut être donc heu, mentalement prêt pour ça, il faut pas être, heu, une personne qui a, heu, des problèmes, faut pas être égoïste et seulement, heu heu, concentré sur sa propre, heu, personne parce qu'il y a il y a beaucoup de parents qui sont comme ça, hein?
De la mère. Exactement. <laughs> Mmh. Mmh. Moui. Personne. Oui, tout à fait. En tout cas, heu, tu as très bien, heu, détaillé la chose et et c'est pour ça que je dis que j'ai réussi, parce que j'ai réussi à passer tout ça toute seule avec mon fils, tu vois?
Et il mmh.

De son, heu, de son mari à elle, qui donnera oui, il y en a qui font ça. Ah oui, elle sera mère porteuse pour, heu, ton amie, c'est ça?
Ouais. Heu, non, en fait, heu, non, c'est mon amie qui portera le bébé!
Une, heu, mmh. Mmh. Ah! C'est ton amie qui portera le bébé pour une autre personne?
Non. <laughs> Excuse-moi, je me suis mal exprimé. Il y a une é une espagnole, parce que ça se passe en Espagne, qui va, heu, donner les ses ovocytes, heu heu, médi heu, médicalement et on va les injecter dans l'utérus de ma meilleure amie avec le avec le sperme de son de le du copain de ma meilleure amie, heu, voilà et heu, et pour qu'elle puisse, heu, avoir un bébé et être enceinte. Mmh.
Mmh mh. Mmh mh. Ah d'accord. Mmh mh. Ah oui, d'accord, je comprends maintenant là, ouais, oui, oui. Voilà, voilà.
Voilà, ça y est, ouais c'est c'est pas simple! Même quand elle m'a expliqué, j'ai dit: «Ouf! C'est c'est pas simple mais j'ai compris». <chuckles>
Alors alors t tu vois les enfants quand ils naissent, heu, dans des conditions comme ça, eh beh, souvent, heu heu, c'est des enfants qui grandissent en harmonie parce que les parents les ont tellement voulu qu'ils les couvent, ils en prennent bien soin, heu, voilà. Mais c'est pas le cas de de beaucoup d'enfants, hein, c'est pas c'est pas le cas. Mmh mh.
Mmh. c'est ça. Tout à fait. De tout le monde, heu, non. Ah bah ça, c'est sûr, ça c'est sûr. Après ma meilleure amie, elle a elle a ce qu'il faut elle est elle a tout pour élever un enfant et je trouve ça trop dommage que, heu voilà, que bah, il lui arrive ça, quoi. Mmh mh.